Ồ, nấu phở gà hả? Ừm. Lần tại vì mình ít khi ăn nghe người ta nấu phở gà lắm tại mình ăn phở bò nhiều hơn á. Ừm.
Ừm. Ờ. Ừm. Đúng rồi, phở bò thì có vẻ là thông thông dụng hơn, phải hông? Nhưng mà tại vì hôm đó là nhà mình còn gà, cho nên là thôi mình quyết định nấu phở gà và cũng không ngờ hứm?
Ừm, đúng. Mà bạn có thấy cái khó hông? Bạn thấy có thấy gì khó trong lúc nấu phở hông?
Ơ, thật ra là nếu mà bạn quen thì nấy thấy nó cũng dễ, nó cũng hông khó, chỉ là có việc có một cái thêm việc đó là bạn rang mấy cái, a, mấy cái, a, mấy cái hương vị á, gia vị giống như là rang cái, a, cái, a, cái, a, gì ta, Mùi húng quế, quế hồi đồ đó. Ờ. Đúng, chính xác.
Ừm. Gia vị á. Ồ. Rang giống như là mấy cái, ơ, quế hồi gì đó, đúng hông? Ờ. Ủa, rang cái đó là rang với lại cái, a, thịt, ờ, của bạn hay là rang để cho, giống như, tạo ra mùi rồi bỏ vô nước dùng vậy bạn?
Là mình rang nó trước cho nó ra mùi, rồi sau đó mình bỏ nước dùng vô, nấu, ơ, nước nấu vô cho nó thơm, rồi sau đó là mình cứ nấu như vậy thôi. Với lại là còn thêm một cái bước mà mình nghĩ là một phần ngon nữa là bạn phải nướng cái củ h củ hành lên.
Ừm! Ồ, thì ra là như vậy. Ừm. Ồ, để cho nó ngọt ngọt nước cái đó hả bạn?
Ừ, nó đậm vị với lại là khi mà nướng cái củ hành lên á, nó bỏ vô cái nồi nước dùng á, nó có một cái mùi đặc trưng rất là đặc biệt mà khi mà bạn bỏ cái củ hành vô á, nó hổng có thơm bằng.
Ừm. Ồ! Wow. Ai chỉ bạn mấy cái bí quyết này mà mà mà bạn biết vậy? Kiểu giống như là bạn học học ồ, bạn học từ mạng á hả, từ trên, ơ, mạng á hả? Ừm
Ừm. Google đó bạn. Đúng rồi. Kiểu giống như là OK, hôm nay muốn nấu món gì thì cứ Google thôi, xong nó sẽ có hướng dẫn thì mình làm theo thôi. Và quan trọng là mình thấy là bất kỳ cái công thức nào thì, kiểu giống như, nếu mà mình nêm nếm theo cái khẩu vị của gia đình á, thì nó sẽ OK.
<chuckles> Ừm. Yeah. Ừm. Ừ, mình đồng ý với bạn nha, nhưng mà hồi đó mình, ờ, có đi ăn một tiệm phở của một cái chú này nè, người Bắc, cái chú đó nấu ngon lắm, kiểu, giống như là, kiểu, giống như là, cái cái mùi á, kiểu, mình đứng từ xa đi là mình đã nghe mùi rồi. Cái xong mình mới ừ, đúng rồi đó, cái xong mình mới hỏi chú đó là có cái bí quyết gì chú có thể chia sẻ cho con để con nấu được hông? Cái xong chú đó ờ, đúng rồi! Thì bạn biết chú đó nói là "Hông, <chuckles> lỡ chú chia sẻ rồi con hổng tới ăn nữa rồi sao?" <chuckles>
Ừm. Ừm hứm. À. À há. À. Nghe cái mùi đặc trưng ha, phải hông? Ừm. À, chia sẻ xong nghỉ bán rồi sao trời? Ừm. Ờ. Ờ, nghe nghe nghe một cái là xong là h hết muốn chia sẻ rồi ai đâu mà chia sẻ bí quyết gia truyền của mình cho người người khác, phải hông? Với lại với lại bạn đang là khách hàng nữa mà, phải hông?
Ờ! Đúng rồi đó! Ừ. Ừm. Ừm, mà á, điều đặc biệt là ở cái tiệm phở đó, nó bán bánh phở tươi, ch chú đó bán bánh phở tươi. Bạn có biết bánh phở tươi hông?
Ừm. À.

Ờ, thì lần đầu tiên á mình ăn cái phở, tại vì từ hồi nhỏ tới giờ mình ăn phở miền Nam riết rồi mình quen rồi đó, thì, ờ, bạn bạn, ờ, bạn có những cái kỷ niệm nào về ăn phở miền Nam hông?
Ừm. Ừm. Đồng ý. Nó mình thì thấy nó cũng, a, kha khá là khác nhau á, nhưng mà mình đã có thử phở Giảng Hà Nội, và bạn có nghe cái phở Giảng Hà Nội chưa?
Ừm. Ồ. Mình chưa bao giờ nghe phở Giảng Hà Nội hết á, nhưng mà lần đầu tiên mình ăn phở Hà Nội á là mình thấy kỳ lạ là người ta có cái bánh mì hoặc là giò cháo quẩy đi cùng đó bạn.
Ừm hứm. À, đồng ý, thì đúng là chỉ có ăn ngoài Hà Nội thì hồi hoặc là ăn phở miền Bắc mới có những cái, a, đi kèm như vậy thôi, phải hông?
Ừm. Ừm. Ờ, đúng rồi.
Và một cái nữa là ăn phở miền Bắc là rất là không có ăn rau!
Ừm, ồ, kỳ lạ vậy ha! Yeah, đúng rồi, hông có rau, rồi hông có nước chấm này nọ luôn. Ừm.
Phải hông? Kiểu, giống như là họ sẽ bỏ một tô đầy hành vậy đó, ăn phở Giảng là sẽ một bỏ một tô đầy hành, còn ở miền Nam là sẽ có giá nè, sẽ có rau ngò om nè, ngò rí nè, phải hông?
Ờ, ờ, đúng rồi đó, có nhiều rau, nhiều giá lắm. Ừm.
Đúng. Đúng, rồi rau thơm nữa, nhưng mà ờ, rau thơm, húng quế gì đó, nhưng mà ở miền Bắc á là mình thấy á nha, mình ăn phở Giảng á nha, là một tô toàn là hành lá không, không có một miếng rau nào khác, nó.
Ừm. Ồ! Ồ, nhưng mà có thịt thà với lại bánh phở này nọ đầy đủ, đúng hông bạn?
Đúng rồi, có phở và có thịt bò bình thường nhưng mà mình rất là đặc biệt là có kiểu, giống như, những người mà thích ăn hành á, thì đó là một cái sở thích rất là thích luôn á.
Ừm. Ồ! Yeah. Vậy khi có khi nào bạn nấu cái phở tại nhà hông?
Ờ, thì, ờ, mình cũng đã từng nấu phở tại nhà, thì, ờ, bình thường thì chồng mình nấu.
Ồ, tại mình nghĩ món đó khó lắm, hông có ai kiểu, giống như là, ít người nấu lắm, đúng hông bạn?
A, là sao ta, khó nấu á hả?
Ừm, mình nghĩ là nó khó nấu lắm tại mình thấy người ta hầm xương tùm lum hết á.
Ờ, thật ra là cũng không đến nổi đâu, thì, ờ, nó sẽ có những cái công thức mà cũng khá là đơn giản, nhưng mà đầu tiên là bạn phải có những cái nguyên liệu, sao ta, nguyên lạng lui để nấu phở á.
Ừm. Ồ!

Ồ, mình thì mình thì mình hổng thấy có sự khác biệt gì á, nên nên chi mình ăn, ơ, ăn hết luôn bạn ạ. Đó ừ, đúng rồi. <chuckles>
Ủa, hay vậy hả? Trời ơi! Ăn ăn bò tái Việt Nam nó đã lắm. Tại vì thứ nhất là bò Việt Nam á là đa số á là, ừm, nuôi bằng cỏ, và thứ hai á là, kiểu, giống như là nó không có cái mảng mỡ nhiều ấy, với lại người ta cắt rất là nhỏ, rất là mỏng, người ta trụng một cái á là ăn rất là mềm. Đó, bò Mỹ
Ừm. Ồ. Ừm! Vậy Thì ra là vậy. Yeah, tại lâu rồi cũng hông ăn cái cái, a, hương vị phở của Việt Nam á nên, a, mình cũng hông nhận ra được sự khác biệt nữa bạn, nhưng mà bạn nói làm mình thèm quá.
Ồ! Đó! Đúng, trời ơi, cái bò Mỹ thì làm bít tết á, làm steak á thì nó ngon nghe, nhưng mà nhưng mà để mà làm nấu phở mà ăn bò tái á là chỉ có bò Việt thôi là nói chung là chuẩn chỉnh luôn. Rồi, ừm, không những vậy á là có thêm cái trứng chần, bạn biết trứng chần hông?
Ờ, đúng rồi đó. Ừm. Ừm. Ồ! Trời ơi, cái đó là cái cái phần yêu thích nhất của mình trong cái món phở đó nha. Ờ, kiểu giống như, mỗi lần ừm.
Đúng rồi, nhưng mà ăn bên đây hông có, ăn ở bên Mỹ hông có, phải hông? Ăn ở nước ngoài hông có, phải hông? Ừm.
Ờ, hông có, nhưng mà tự nấu ở nhà là bà là bạn sẽ làm cái món đó cho mình mà, đúng hông? Kiểu giống như là, thường là đập trứng vô chén xong rồi, ờ, chờ nước phở sôi lên rồi chan vô, đúng hông?
Ừm hứm. Ờ, hông, mình hổng có làm, thật sự là mình rất là ít làm luôn, nhưng mà mình lại rất là thích ăn cái đó, có nghĩa là mình thích bỏ cái trứng vô như vậy đó rồi xong bỏ cả cái trứng vô họng, rồi sau đó cắn một cái để cho nó tan tan từ ra từ từ ra trong họng á.
Ừm. Ừm. Đúng rồi, nó tan ra trong miệng mà nó còn thơm cái mùi vị phở nữa. <laughs>
Trời ơi! Đúng, trời ơi, nhắc mà thèm. Mà thật sự là sau kiểu giống như mà, đi làm sau những ngày mệt mỏi hoặc là, kiểu giống như là, uống mà hơi hơi mệt trong người, hoặc là sau uống rượu á, uống bia đồ đó, quất một cái chén trứng đó là quá là xịn luôn ấy!
Ừm. Yeah. Ờ, là

Đúng, đó, chứ làm gì có bán phở tươi nhưng mà nhưng mà có một cái số quán, giống như là, mình ăn ở cái quán Thái nha, nó có cái, ơ, nó nó có, ơ, cái sợi mà giống như cái sợi phở của mình luôn, mà nó ăn giống như cái sợi phở tươi luôn, rồi nó rất là mềm và rất là mịn, và, kiểu giống như là, y hệt cái sợi phở, mình nghĩ là
Ừm. Ừm. Ồ. Wow! Bạn có nhớ cái ma cái sợi bánh đó tên là cái gì hông?
Mình cũng hổng nhớ, nhưng mà khi mà mình nói á là mình ăn trúng cái sợi đó, mình nói: "Ôi, cái sợi này mà nấu với phở, làm phở là quá hoàn hảo luôn", tại vì nó đó
Ừm. Thì giống ồ! Sao bạn không hỏi chủ quán thử coi là là là cái sợi đó tên gì để bạn mua về bạn nấu phở?
Thì mình nghĩ là chắc là người ta cũng hông nói đâu, thì, kiểu giống như là, người ta hay gọi là noodles thôi chứ người ta hổng có gọi là cái tên gì đặc biệt hết. Nhưng mà nhưng mà lúc mà mình mình ăn á, mình mình thử á
Ờ. Ờ, OK. Ừm. Hello.
Ờ ha. Thì ừm hứm, thì, à, bạn, a con còn bạn hông biết là bạn có những bạn có thử, ơ, nấu phở lần nào chưa?
Hello. Ừm. Mình hả? A, mình có thử nấu phở 1 lần nhưng mà nó cũng đơn giản lắm bạn, kiểu giống như là, mình dùng nồi áp suất xong rồi, à, mình rửa xương cho nó sạch sẽ bằng gừng với lại muối đó bạn ừm, đó, xong rồi bỏ
Ừm hứm. À. À. Cái bước đó khá là quan trọng ha, tại vì nó là, sao ta, làm cái lai cái cái nồi nước lẩu nó nó đậm vị hơn, phải hông?
Ừm. Ờ. Ừ, đúng rồi đó. Với lại mình muốn rửa đi mấy cái mà, kiểu giống như, ừm, ờ, giống như, mấy cái dơ đó bạn, kiểu, giống như là ừ, đúng rồi, ló bụi bẩn gì đó, xong rồi bỏ vô hửm?
Ừm. Bụi bẩn đồ đó, phải không? Nhưng mà bạn nấu với, a, với, a, sao ta, xương bò hay là xương heo?
Ồ, mình nấu là xương bò nha. T tại vì mình đi ra, ơ, chợ Châu Á đó bạn, xong rồi, ờ, mình hỏi người ta là có bán xương bò để nấu phở hông, thì người ta chỉ cái bịch đó, đó là mình đem về mình nấu thôi. Đó.
Ừm. À. À, cũng dễ hiểu. Với lại hình như là nấu xương bò thì nó ngon hơn, nó béo hơn, đậm vị hơn.
Ừm.